อืม หิวไหม จริง จริง จริงนะไม่หิว เพราะว่าตื่นเต้นมากกว่าตอนนั้นน่ะ คือด้วยมันเหนื่อยจนไม่หิว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนเราอะพกเป็นพวกแบบโปรตีนบาร์ไปเยอะด้วย อย่างเงี้ย เพราะมันเบา แต่ว่ามันให้สารอาหาร ไรเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็จะแบบกินไปเรื่อย ๆ ก็เลย แล้ว แล้วก็มันกินครั้งละเยอะ ๆ ไม่ได้ด้วยแหละ เพราะว่ากลัวจุก <chuckles> ก็เลยแบบว่ากิ เอ๊ย เริ่ม เริ่มกินไปเรื่อย ๆ มันก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ทันรู้สึกหิว อะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อ อ๋อ ครับ อา ได้ ใช่ ๆ อืม แล้วไอ้พวกน้ำเกลือแร่ อะไรแบบนี้ เรามีพกไปด้วยไหมครับ หรือว่าเป็นน้ำเปล่าเฉย ๆ?
อืม เราพกเป็นน้ำเปล่าเฉย ๆ เลย แต่ว่า เอ๊ย ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มันผิดพลาดเหมือนกันนะ ก็คือว่า แต่เราอะไม่ได้เป็นอะไร คือเรายังติดการใช้น้ำเป็นขวดอยู่ เราก็ใส่น้ำเป็นขวดไป ซึ่ง ซึ่งขวดน้ำเราอะมันรักษาอุณหภูมิได้ แต่เพื่อนเราอะเขาอะมีเป็นกระเป๋าเป้ เป็น เป็นเป้ Hiking เลยอะค่ะ ที่มันจะมาพร้อมกับถุงใส่น้ำกับเป้ที่ติดกันมาเลย แล้วก็จากเป้อะมันจะแบบว่ามี มีดูดได้ อา ใช่ ซึ่ง ซึ่งมันก็สะดวก แต่ปรากฏว่า พอขึ้นไปบนนั้นแล้วอะ ในอากาศ -10 อะ ทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดเลย ไอน้ำที่มันอยู่ในถุงพลาสติกนั้นน่ะ ก็กลายเป็นน้ำ แข็ง กลายเป็นว่าดูดน้ำขึ้นมาไม่ได้ ใช่ค่ะ
อ๋อ ครับผม อืม อ๋อ ครับ ครับผม อ๋อ แล้วก็ดูดได้เลย อะไรแบบนี้ ใช่ไหม อ อา <chuckles> ครับ โอ๊ย สงสารเลย <chuckles>
อืม แต่ก็ยังโชคดีที่เราอะมีน้ำ ก็คือยังพอแบ่งกันกินได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ย อืม
สงสารเพื่อน อืม ดีนะที่เราแบบว่ายังเอาเป็นเหมือนกับปะ กระติกน้ำแบบที่มันสามารถเก็บอุณหภูมิได้อยู่ โอ้โฮ ไม่งั้น คือจะหาน้ำจากไหนอะทีเนี้ย อยู่ข้างบนหาน้ำได้เหรอครับ? ถ้าอยู่ตรงนั้นมันมีไหมแบบน้ำที่พอให้เราแบบใช้ดื่มได้ หรือว่าเราเอามาต้ม หรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะยากไหมอะ?
อือฮึ ใช่ อืม โอ้โฮ ยากค่ะ ไม่น่าจะมีอะ ถ้าเกิดว่า เอาปะทังไปได้ ก็คือต้องกินหิมะอะ <chuckles>
อืม โอ๊ย ตายแล้ว <chuckles>
แต่ แต่ลิ้นก็ อาจ จะแบบว่า ลิ้นก็อาจจะแบบว่า หนาวได้ อย่างเงี้ย

ใช่ค่ะ มันมีหินด้วย นะ คือทางมันไม่ได้เป็นทางเรียบไง มันแบบว่าตะปุ่มตะป่ำ อย่างเงี้ย คือมันก็จะมีหินบางก้อนที่มันแบบว่าไม่ได้ครอบคลุมด้วยน้ำแข็ง อย่างเงี้ย บางทีก็ลื่นไป อุ๊ย! เจ็บไป อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ โอ้โฮ แต่ก็ แต่ก็สนุกดีนะ ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ดีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้เราประทับใจก็คือว่า เหมือน เรารู้สึกว่าไอ้การที่ ที่เราได้ไปกับเพื่อนที่สนิท แล้วก็ชอบอะไรเหมือน ๆ กันน่ะ คือต่อให้เราเจออะไรลำบาก อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบไม่ทิ้งกัน แล้วก็พยายามไปให้ ให้ถึงเป้าหมายให้ได้อะ ถึงแม้ว่าเป้าหมายนั้นน่ะ มันจะแบบว่าริบหรี่ หรือว่ามันจะแบบยากแค่ไหนก็พยายามไปให้ถึง อย่างเงี้ยอะค่ะ
อ๋อ เออ ๆ ๆ เนาะ ใช่ ๆ อืม <laughs> ครับผม อืม <chuckles> อืม พอถึง พูดถึงเป้าหมายแล้วผมอยากรู้เลยอะครับว่าไอ้ตอนที่เราเดินขึ้น เดินอะไรกัน แบบเนี้ย มันรู้สึกมันท้าทายไหม หรือว่ารู้สึกแบบไหนบ้าง? แล้วพอแบบว่า เออ พอเดินขึ้นไปถึงสุด แบบจุดที่ที่น่าจะเป็นจุดชมวิวข้างบนแล้ว อะไรแบบ เนี้ย เรารู้สึกยังไงกับมันบ้างอะครับ?
อือฮึ โอ้โฮ คือความรู้สึกมันแบบว่า พอเราไปถึงยอดเขาตรงนั้นน่ะ แล้วแบบว่าลมก็แรงมาก แต่วิวก็สวยมากเช่นกัน คือเราเห็นวิวแบบว่าน่าจะแบบว่าทั้งเมือง New Hampshire เลยปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว อะไรอย่างเงี้ย คือ <tsk> มัน มัน ความรู้สึกแรกเลยคือภูมิใจตัวเองมากที่มันเอาตัวเองอะมาถึง ณ จุดนี้ได้ ที่เราสามารถแบบเดิน 6 ชั่วโมง ไม่ย่อท้อ คือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยค่ะ จง ช่วงที่แบบว่าใกล้จะมาถึงยอดอะหิมะตกด้วยนะ แล้วตกแบบหนักมาก ใช่ คือมันฝ่าเอวอะ คือหุมะ หิมะสูงถึงเอวเลยอะค่ะ ที่ต้องเดินย่ำ ๆ ย่ำขึ้นมา คือตอนแรกอะ ก็ตั้งใจกันแล้วว่า "เฮ้ย เราจะไหวกันหรือเปล่า? เราจะแบบถอยทัพกันไหม?" แต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่มีคนอะเดินลงมาเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เขาก็จะแบบว่าเหมือนให้กำลังใจอะ "เฮ้ย ยูใกล้จะถึงแล้วนะ ยูอย่าเพิ่งลงไปตอนนี้ ยูอีกนิดเดียว ยูก็จะถึงแล้ว มัน มันแบบว่ามันคุ้มค่ามากนะ ยูมาถึงตรงนี้แล้ว" คือคนระหว่างทางอะที่เขาแบบว่าลงมา เขาก็ให้กำลังใจเรากันอยู่ตลอดเลยว่า "เฮ้ย เธออย่าพึ่ง อย่า อย่าเพิ่งท้อ" คือมันจะมีจังหวะที่เรานั่งพักแล้วก็เหนื่อย อะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็คง ลงมา แล้วคงเห็นหน้าเราอะไม่ไหวแล้วอะ ทุกคนก็แบบพยายามให้กำลังใจว่า "อีกนิดเดียว ไม่เกิน 20 นาที ไม่เกิน 30 นาที" อะไรเงี้ย เราก็แบบว่า อา เหมือนมีใจสู้ แล้วก็เหมือนพอเรามาถึง ณ จุดนั้นมาถึงแล้วอะ มันก็เลยรู้สึกว่า เอ้ย <tsk> ภูมิใจในตัวเองที่แบบว่า เออ เราฝ่าฟันมาแล้วก็ได้เห็นภาพนี้ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา โอ้โฮ ครับ อา ครับ อ๋อ โอ้โฮ อะฮะ อือ ครับผม อา อา ครับ อืม อือ <chuckles> ครับผม อืม อือฮึ